जी, बिल्कुल सही कहा आपने और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से और कहीं न कहीं मुझे लगता है ना हमें जो है दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कोई अच्छे शौक के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम छोटे बच्चों को जो है ना बचपन से ही, मतलब गाइड करते हैं और अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, तो कहीं न कहीं जो है ना उनके मतलब जीवन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। जैसे आपने देखा होगा बाद में जाके जो है ना बच्चे जो है अच्छी-अच्छी आदतें सीखते हैं। और फिर मतलब जो है बचपन से ही अगर आप मतलब अच्छी आदतों में डालते हैं अपने बच्चों को, तो उससे जो है ना कहीं न कहीं मतलब वो इम्पैक्ट पड़ता है पूरे मतलब आपके जीवन में भी और बच्चों के जीवन में भी। तो मैंने देखा है आजकल जो बच्चे हैं ना शौक के नाम पे जो है बिल्कुल दिन-भर फ़ोन पर लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। और जो है बिल्कुल कोई शारीरिक गतिविधियाँ नहीं करते, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना थोड़ा बच्चों को थोड़ा बाहर जाना चाहिए और जो है थोड़ी शारीरिक गतिविधियाँ करनी चाहिए। उससे क्या होगा ना कि जो है बच्चे थोड़ा मतलब फिट भी रहेंगे और सेहत भी अच्छी रहेगी। आपका क्या कहना है इस बारे
जी, जी। अ, जी, जी। उ, जी। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। उ जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी, जी, बिल्कुल आपने सही बोला क्योंकि आजकल बच्चों को फिट रखने के लिए बच्चों को अ, ज़्यादातर पर ऐसे शौक अ, देख सके उनको बाहरी तौर पर खेलना या जैसे कि व्यायाम कराना मेडिटेशन ये सब रखना चाहिए बच्चों को खासकर। नए-नए अनुभव कराना चाहिए क्योंकि आजकल बच्चे देखिए सोशल मीडिया पे इतने निर्भर रहते हैं, उसमें ही डूबे रहते हैं ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। उनको अ, जैसे कि इसमें बाहरी तौर पर अ, जैसे कि छुटकारा पाने के लिए अ, जो अच्छे-अच्छे शौक दिलाना चाहिए कुछ भी जैसे कि पेंटिंग, ड्रॉइंग या बहुत सारे जो शौक है साइकिलिंग कर सकते हैं स्विमिंग कर सकते हैं, ये एक शौक अ, का मंज़र रखना चाहिए बच्चों को इसमें उनको दिलचस्पी लगाना चाहिए हर माँ-बाप को ये सीख देना ज़रूरी मानती हूँ। आप क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ।
बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। जी, जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ।